Tamamını izledim, eee, dönüp dönüp eşim ve oğlumla bir daha da izliyoruz, eee, çünkü her izlediğimde başka bir ayrıntı yakalıyorum. Eee, ha, aynı şeyi Gibi için de söyleyebilirim Gibi dizisi de çok Onu da her bir daha izlediğimde gülmediğim ve bir, bir şeye gülerken öbürünü kaçırdığımı fark edip o kaçırdığıma gülüyorum, eee, ama gü aynen öyle, eee, ama gerçekten Nuri Bilge Ceylan, eee, bizim bir yüz akımız, tam anlamıyla bir yüz akımız. Emm, en son, eee, 2023'te, eee, Merve Dizdar Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Bundan daha büyük bir gurur olabilir mi? Üstelik müthiş bir konuşmayla aldı.
Süper. Şahane. <chuckles> <chuckles> Gülmemi tutuyorum, kaçırmamak için. Kesinlikle öyle. Iıı Evet. Kesinlikle öyle. Yani şu an kendimi, eee, kı konuşmayı bölmemek için zor tutuyorum. Çünkü gerçekten diziler, filmler çok etkili konular. Kış Uykusu, Kuru Otlar Üstünde, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Uzak. Ya böyle hani, şey demiştin ya, eee, Türk dizileri böyle, cafcaflı şaşalı bir Türk hayatı gösteriyor. Bir taraftan, Nuri Bilge Ceylan da böyle tüm dokunaklı yanlarını göstermiyor mu sence de? Yani, ben öyle hissediyorum.
Hı hı. Evet. Kına! Evet, evet, evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Bu da tam tersi. Evet. Evet, evet, evet, evet. Ne kadar, ne kadar gerçek, ne kadar gerçek, her an gerçek, her diyalog gerçek ve Nuri Bilge Ceylan'ın, eee, şeyi çok severim ben, mevsimleri anlatısı anlatmasını çok severim. Eee, bir köyde bile çekiliyorsa, eee, o köyün doğasını, bize harika göstermesini çok severim, eee, yani aslında şehir tasvirlerini, doğa tasvirlerini çok beğeniyorum. Emm, bu arada mesela, eee, şeyi de, eee, hatırlar mısın bilmiyorum, Kış Uykusu, eee, Ürgüp Göreme'yi inanılmaz güzel anlatmıştır. Büyüleyici.
Evet. Nasıl anlatır? Hı hı. Evet. Ya burada. Evet, tabii. Kesinlikle öyle. Hatta oradaki otelcilik işletmesini, oradaki çalışma hayatını her anlamıyla 360 derecede iz işlemiş gibi yani.
Aynen, aynen. Eee, ve o o da Cannes'da Altın Palmiye ödülü almıştı biliyor musun Kış Uykusu da. Eee, evet, Bir Zamanlar Anadolu'da, eee, şey aldı herhâlde, jüri büyük ödülü aldı gene Cannes'da.
Ya, çok güzel. Hı hı.